À, bạn nói mình mới nhớ nha. Trước giờ mình không có một cái lịch cố định nào cho cái việc mà dọn nhà hết. Trong cái lịch của mình á, nó chỉ có công việc nè, rồi vẫn nghỉ đi chơi nè, rồi về nhà thăm gia đình thôi, rồi gặp mặt bạn bè thôi. Chứ thực ra trong cái lịch sắp xếp, a, của mình á nó không có, ơ, cái chi tiết, gọi là, dọn nhà trong đó đâu, thành ra là cứ hứng lúc nào thì mình dọn thôi. Hoặc là lúc nào mình rảnh thì mình dọn thôi, hoặc là đôi khi là thấy nó dơ quá, thấy nó dơ nó chất đầy quá. Ví dụ thấy cái bồn, ờ, rửa chén đi, mình chất đống đó 2-3 ngày rồi mình thấy nó đầy quá thì mình rửa nè. Hoặc là đôi khi là thấy, ừ, rác, ơ, nó bay nhiều quá, ví dụ như nãy mình nói đó, là một vài cái bịch bóng, rồi xong rồi một vài cái, a, món đồ mình ăn mà mình bóc mình khui bịch ra rồi mình để đó, rồi xong gió nó thổi bay á. Nhiều khi mình thấy nó chất đầy quá thì mình mới bắt đầu mình dọn thôi. Chứ, ưm, chứ thực tế là mình cũng chưa có một cái kế hoạch nào cho cái việc mà dọn thường xuyên hay là cố định đâu. Ờ, bạn nói mình mới nhớ luôn á.
À. Ừm. Ừm. À! Ái chà. Đúng. Ừm. Ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng, ừm. À. À! Không có lịch. Ừm, không có lịch mà cũng không có thói quen, không có cái nề nếp dọn dẹp thường xuyên, phải hông nè? À, khi nào mà nó chất đống ngổn ngang rồi, nó ngộp ngạt lắm rồi thì mới bắt đầu dọn. Rồi, mình hiểu ha. Thì bây giờ ha, nếu mà bạn muốn thay đổi cái không gian sống mà thành lập một cái thói quen mới sạch sẽ tươm tất đó, thì bạn ráng chịu khó nghen. Lên một cái lịch, ừm, 1 tuần có 1 ngày dọn dẹp, đó là cái ngày cuối tuần như nãy bạn nói, ha. Ngoài ra đó, mỗi ngày mình làm tới đâu mình dọn tới đó, đặng chi? Cuối tuần mình hông có ngộp. Nếu mà mỗi ngày bạn hổng dọn, 7 ngày nó tích tụ lại nó nhiều, 7 ngày là 7 bịch rác, đúng hông nè? Cái đề-pô bạn <laughs> sáng tạo ra đó, cái đề-pô đó 7 ngày 7 bịch đó nhìn thấy cũng thấy ghê lắm, chưa kể nó bốc mùi. Rồi cái chén cũng vậy, mà rửa mà tới 7 ngày mới rửa 1 lần thì c thôi, ta nói nó lên tới cái nóc nhà, đúng hông nè? Đó, ít nhất á, là phải mỗi ngày là làm tới đâu dọn tới đó. Cái thói quen đó nó sẽ giúp cho bạn đỡ mệt khi dọn dẹp cuối tuần. Đó, rồi thống nhất nha, thứ nhất, làm tới đâu dọn tới đó là h hàng ngày sinh hoạt. Thứ hai, cuối tuần bỏ ra 1 ngày dọn dẹp. Bạn thống nhất được 2 đó chưa, rồi mình bắt đầu vô chi tiết nè?
Đúng rồi nè. Ừm. À. À, đúng nha. <laughs> Chính xác luôn á. <laughs> Ờ. <laughs> Đúng luôn á nha. Ừm, đúng nè. À!

Ờ, thành ra bạn cũng đã tự sáng tạo ra một cái đề-pô rác tại chỗ luôn, <laughs> 2-3 ngày mới dọn lần. Ôi chà, <clicks tongue> à, mình mình nghe là mình cũng thấy là nhìn cái cái cái cái cách cảnh quan xung quanh vậy, bạn uể oải dọn dẹp là đúng rồi. Tại vì nó chất chứa quá nhiều mà. Rồi, bây giờ cho mình hỏi thêm cái nghe, là bạn có ở chung phòng với ai hông? Hay là một mình một phòng nè?
Ừm. Chính xác luôn á. <laughs> À. À, không. Mình á, thì mình làm cái công việc này, à, mình cũng, ơ, chỉ có ở một mình mình thôi. Hơn nữa là mình cũng chưa có gia đình. Cho nên á, là mình thì có người yêu rồi đó, nhưng mà thực tế là người yêu thì lâu lâu mới gặp thôi. Tuần thì sẽ, a, à, tự chạy qua nhà người yêu rồi xong chở người yêu đi chơi thôi, chứ thực ra là cũng hông có ai ở chung với mình hết. Thành ra là, à, mình cũng lười đó, hông có ai đôn đốc mình thành ra mình cũng rất là lười luôn, rồi xong rồi cứ lâu lâu mình rảnh rồi mình dọn mới dọn thôi.
Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Rồi. Ừm, mình hiểu nè. Mới có người yêu thôi, chưa có gia đình, phải hông nè? Nhưng cái chuyện bạn nói là bạn chỉ có chạy qua chở người yêu đi chơi, chứ còn không có chở người yêu qua nhà bạn chơi, phải hông? <laughs> Nếu mà có cái màn đó mà nó diễn ra thì chắc cái phòng nó đẹp đẽ, nó thơm tho lắm rồi đó, <laughs> phải hông? À.
Ừm. À, đúng rồi nè, cái nhà dơ. Ừm. <laughs> Đúng ha. Vì cơ bản là hông có chở người yêu qua nhà chơi thành ra là cũng ngại á, rất là ngại luôn. Tại vì, ờ, cơ bản là cái phòng của mình cũng rất là bừa. Nền nếu mà chở người yêu qua thì nhiều khi người ta nhìn vào người ta sốc luôn, rồi có khi chia tay mình luôn quá. <laughs> Hông có dám đâu. <laughs>
Ừm. Đó. À. Đúng, đúng, đúng. <laughs> Rồi, vậy thì bây giờ á, mình sẽ giúp bạn làm sao mà dám chở người yêu qua phòng nè. Đó, rồi bằng cách là sẽ phụ bạn dọn dẹp nha. Rồi, bây giờ bạn muốn dọn theo ngày, hay dọn theo lịch? Bây giờ bạn, ừm, mường tượng đi, tuần dọn lần, hay tuần 2 lần, hay là 3-5-7, 2-4-6 gì đó, đó. Bạn chọn cái lịch mà bạn thấy là, à, có thời gian để dọn dẹp đó, là tuần bạn có thể xoay sở sao?
Ừm. Ừm. À.